Du, erzähl mal, wie merkst du eigentlich, wenn du kurz vorm Burnout stehst?
Ich will am liebsten einfach nur antworten, ja. <laughs> Es ist schon mal gut Es ist schon mal gut, wenn man es merkt. Weil, da kann man nämlich noch was machen. Ich hatte tatsächlich die die Burnout-Erfahrung mit durchgehabt und das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön.
<laughs> Okay, ja. Okay, magst du mich so 'n bisschen da mitnehmen, also so tief oder oberflächlich, wie du möchtest, ähm, wie das so abgelaufen ist und vielleicht auch, ja, ob du es damals gemerkt hast oder ob dich das dann wirklich, ähm, ja, ganz plötzlich übermannt hat sozusagen?
Ne, das Ding das Ding ist damals, das muss ich mal muss ich mal rechnen, der wird wird wird 5, 6 Jahre her sein. Das war, ähm da hatte ich gearbeitet als Jugendbetreuer, ja. Also 'n 'n Ding 'n 'n Feld, wo man sich so 'n bisschen mit Helfersyndrom völlig verausgaben kann, wenn man es braucht. Und ich hatte es damals offensichtlich gebraucht, weil da noch 'ne Erkenntnis dahinter gefehlt hat, die ich eben auf 'ne 'ne leidvolle Art und Weise machen musste und
Mm. Mhm. Mhm. Mhm.
Wie war 'n das? Wie ist denn das abgelaufen? Das Ding ist ich meine, ich habe damals ich habe die Zeichen, äh, nicht bemerkt, nicht gesehen, weil ich weil m mir das Verständnis dafür gefehlt hätten, darum bin ich ja gerade dann in in dieses, äh in diesen Burnout, äh, reingeraten. Es hatte sich vieles weiß ich noch damals, war 'n bisschen was, womit ich vertrauter war, vieles eher angefühlt wie 'ne Depression.
Mhm. Ja. Mhm.
Und da bin ich, glaube ich, mit den falschen Handwerkszeug rangegangen.
Weil du für dich schon gedacht hast: „Mensch, ich bin jetzt hier gerade in 'ne Depression geschlittert.“ Und hast dann eher quasi Depressionssymptome bekämpft?
Weil Ganz genau und bei bei Depression ist ja eigentlich eher so der der, ähm das Gegenmittel Aktivität, ne? Und ich habe damals dann, statt was beim Burnout das Richtige gewesen wäre, mir Ruhe zu gönnen, da habe ich versucht, ähm, hier Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Ne, ist vielleicht das falsche Beispiel. Aber halt aktiv dagegenzusteuern und mich immer wieder aufzubauen und ich habe einfach die Batterie kompl komplett leer gemacht, komplett leer gemacht.
Mhm. Ist wahrscheinlich das Gegenteil, ne? Ja, ja. Mhm. Mm. Mhm. Wann ha wann ist es das dann also, wann bist du dann quasi, ja, zusammengebrochen, sage ich mal schon fast? Ähm, wann war's zum zu Ende und wann hast du dann auch gemerkt, so: „Ne, das ist nicht Depression, das ist echt 'n Burnout.“
Na, die die ich sage mal, das richtige Label habe ich dann erst in der Rehaklinik bekommen. Davor davor klar, man hat es mal gehört, aber ich habe hier eins und eins nicht zusammengebracht, ja. Also, dass ich davon jetzt gerade in dem Moment betroffen bin, ähm, das war in 'nem also, was ich halt gemerkt habe, das konnte ich im Rückblick so sagen, dass ich zunehmend, äh, Freude an meiner Arbeit verloren habe. Das war ganz ganz stark und dann auch teilweise
Mhm. Ja. Mhm.
bei der Arbeit die hat die hatte viel von der Interaktion gelebt, dass ich jetzt mit den Jugendlichen in der Rolle war, wo ich dann doch auch viel gegeben habe.
Mhm.
Weißt du, in in den Kontext in der Jugendhilfe man ist ja n es gibt ja immer 'n Grund, warum 'n Jugendlicher Betreuung braucht und das ist in der Regel das kannst du pauschal sagen, außer in 'n paar Fällen, ist einfach gesundheitlich, weiß nicht, Autismus oder Asperger, ist, dass es 'n sozial schwierigen Hintergrund gibt.
Ja. Mhm. Ja, ja.
So, und das ist 'ne gewisse Energie der man sich aussetzt, in die man in die ich da reingegangen bin. Und ich habe in diese Felder immer nur gegeben, gegeben, gegeben und habe mich nicht um mich selbst richtig gekümmert. Das heißt, äh, der der Zufluss, so was ich gebraucht hätte, ist komplett zu kurz gekommen.
Ja. Mhm. Mhm. Warst du dir, äh, vorher bewusst, auf was du dich da einlasst einlässt mit dieser Jugendhilfe oder hat dich das schon auch 'n Stück weit überrascht, wie wie heavy dann auch diese ganze Energie ist?
Äh, das ist das ist, glaube ich, genau die richtige Frage an der Stelle, weil ich ich bin da als Quereinsteiger reingekommen, ja? Das war 'ne, äh, Honorartätigkeit. Ich hatte zu dem Zeitpunkt an, ähm, Theatertherapie studiert und die örtliche Jugendhilfe- das hat sich rumgesprochen- die hatten Honorarkräfte gesucht, die äh, also, als Quereinsteiger, man musste in dem Fall keine ausgebildete sozialpädagogische Fachkraft sein, sondern es war ausreichend, dass man in dem sozialpädagogischen Beruf arbeitet oder i in Ausbildung ist. Dadurch da gehörten wir dazu. Und ja, ich hatte meine 2 Semester damals, ähm, klar, also, d die Inhalte des Theatertherapiestudiengangs, aber ich hatte bei Weitem nicht das Verständnis, äh, all diese Feinheiten, um auf diesen eigentlichen Beruf vorbereitet zu sein. Ich bin ich bin voll ins offene Messer gelaufen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Was hat dich denn gereizt daran?
Du, die die Arbeit war toll, also, es hat am Anfang Spaß gemacht. Ich meine, in der Situation, ich hatte schlicht einen einfach 'n 'n guten Job gesucht, der der zum Studium passt. Also, ich hatte jetzt keine große äh, jetzt nicht zu viel drüber nachgedacht, sondern es hat sich einfach angeboten. Die haben überdurchschnittlich bezahlt im Verhältnis zu anderen Jobs, die vielleicht 'n Mindestlohn bezahlt gewesen wären, war's fast das Doppelte, das war sehr, sehr gut. Hatte 'ne freie ei Zeiteinteilung, das hat gepasst. Ja, und letztlich guck mal, an den schönen Tagen, da hatten ich habe hauptsächlich Jung ne, ich habe ausschließlich Jungs betreut, teilweise die Geschwister 'n bisschen mit, aber primär die Jungs.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm.
Und, dann war mein Auftrag Freizeitgestaltung hauptsächlich. Und
Okay, also, es ging eigentlich so 'n bisschen es ging jetzt gar nicht so in die therapeutische Richtung, dass du quasi jetzt da als ja, wie als Therapeut für die zur Verfügung stehen solltest, sondern es ging eher darum, dass du was mit denen unternimmst, dass die so 'n bisschen vielleicht auch auf andere Gedanken kommen. Kann man das so sagen?
Ganz genau, ganz genau. Und das war auch so erwünscht. Also, ich sollte nicht therapeutisch darin tätig sein. Das war explizit erwünscht, ne? Freizeitgestaltenden Kindern, bei abgesprochenen Aufgaben helfen, aber waren doch in 'nem Familienkontext.
Ja. Aha. Ja.
Und es hat sich mehr da hatte ich Schwierigkeiten, mich gut abzugrenzen und habe angefangen und dann fangen die Eltern die erzählen einem erst über die Kinder, das ist gut, das hört man sich an, aber dann erzählen sie über ihre eigenen Probleme. Und ganz ehrlich, jetzt im Rückblick, weiß ich auch nicht, das äh, das ist jetzt auch 'n bisschen mehr Frustverarbeitung, aber die, die, die Betreuung bräuchten, sind fast ausnahmslos eigentlich immer die Eltern. Das, was die Kinder an Fehlverhalten oder Symptomen zeigen, das ist eigentlich nur 'n Ausdruck von dem, was zu Hause schief läuft. Eigentlich wären die, die Hilfe brauchen sind die Eltern. Also, fangen die an zu erzählen. Und ich habe da nicht die Grenze gefunden zu sagen: „Stopp, nein, tut mir leid, aber dafür bin ich hier nicht zuständig.“ Und ich habe mir das alles auch noch ein reingezogen und versucht, Verantwortung zu übernehmen.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja. Ja. Genau, mhm. Mhm.
Das war 'n Fehler.
Ja. Und das hast du dann wie lange gemacht, bevor du dann eben so 'n zum Burn-out kamst?
Also, ich habe das 4, 5 Jahre habe ich das gemacht, also noch über die Studienzeit hinaus. Also, gab auch echt gute Zeiten und in diesem Burn-out-Kontext Ich muss jetzt noch mal 'n bisschen ausholen, da gab's was dazu beigetragen hat. Ähm, es kam noch, äh, Covid dazu, das heißt, die Kontaktbeschränkungen. Ich hatte in der Zwischenzeit das mir als neben also, als quasi Teilzeit-Job aufgebaut und ausschließlich davon gelebt. Es war vielleicht auch nicht so vorgesehen und das hat auch funktioniert. Allerdings als Honorarkraft wurde ich natürlich nur für die Zeiten, äh, bezahlt, die ich tatsächlich gearbeitet hatte und ich bin damals im Studienkredit im Hintergrund äh, durch Covid, die Kontaktbeschränkung, konnte ich nicht so viel arbeiten, wie meine vorangegangenen Kalkulationen von mir verlangt hätten. Und jetzt war's noch zusätzlich so, dass, wenn die Familien kurzfristig abgesagt haben, dann ist man als Betreuer, in weil man weil ich nicht fest angestellt war ähm, war das mein unternehmerisches Risiko, wurde ich einfach nicht bezahlt. So, und da bin ich unglaublich unter Druck geraten, den den Leuten es Recht zu machen, oder den Familien, oder den Kindern und bin fast mehr in so 'ne Animateursrolle geraten als 'ne als 'n 'n Erziehungsbeistand. Das war der offizielle Titel, aber Erziehung erfordert auch Konfrontation. Und das Ding ist immer, wenn ich was gemacht habe, was vielleicht den Kindern oder Familie unbequem war, haben sie abgesagt. Dann hat mir 's Geld gefehlt. Dadurch bin ich in unglaublichen Druck geraten.
Wow, okay, doch so lange. Mhm. Mhm. Ja. Okay, das war in der Zeit. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, hm. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Ja. Mhm. Ah, okay. Ja, verstehe, okay, du hattest deinen finanziellen Druck auf der anderen auf der einen Seite, aber hattest natürlich auch wahrscheinlich deine eigenen ethischen Vorstellungen und wolltest ja 'n guten Job machen und nicht irgendwie 'nen 'nen Light 'ne Light-Version, ne?
Ich bin so 'n bisschen ich habe mich so 'n bisschen zum muss man so sagen, im Rückblick zum Mädchen für alles machen lassen. Ja, und und da, ähm, im Englischen gibt's 'n schönen Ausdruck, auf Deutsch heißt's ja: „Die Kerze von beiden Seiten angezündet“, ja? Und die ist dann einfach wahnsinnig schnell abgebrannt. Und ich habe das dann gemerkt, wie gesagt, die diese Freude an der Arbeit ist verloren gegangen. Ich war immer mehr gereizt. Ich bin nicht mehr richtig wach geworden. Diese depressive Symptomatik hat sich gezeigt, aber ich wollte halt kämpfen und das war dann es war sogar kurz bevor weil's fast mit Corona durch waren, 's Jahr, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war im Winter, vor Weihnachten. Und ich habe noch überlegt: „Wie komme ich wie kann ich da n d nachträglich Grenzen setzen?“ Ist auch schwierig, in Familien ist immer leichter, man von Anfang an die Grenzen einhält. Ich war völlig überdreht. So wie ich jetzt so vor mich hin quassele, mein Kopf nur noch gedreht, gedreht, 'n Weihnachten. Ich habe gesagt: „Es geht nicht mehr.“ Ich bin zum Hausarzt, gesagt: „Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.“ Und dann habe ich, ähm, im Januar Weihnachten, habe ich noch vorbeiziehen lassen. Ich habe die Familie angerufen, ich habe die Jugend also, die, äh, <clicks tongue> äh, Jugendhilfe angerufen, gesagt: „Leute, ich“
Hm. Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm. Mhm.
„ich bin auf unabsehbare Zeit raus.“ So. Äh. Hm.
Okay. Wow. Mhm. Was hat's gebraucht, dass dir das klar war, dass du jetzt da 'n Cut machen musst? War das dann wirklich der Besuch beim Hausarzt oder kam dann noch mal irgendwie 'n Schlüsselmoment, wo du dann ganz klar gemerkt hast, ne, das ist das kann ich nicht mehr weitermachen?
Es war es war wirklich in dieser Zeit ich muss jetzt noch mal zurückdenken, in dieser Zeit vor Weihnachten. Ähm, also, Hausarzt war eigentlich die Konsequenz. Ich hab's ihm nur mitgeteilt.
Mhm.
Das das kam irgendwo v v von ganz das war so 'n Notaus Ding, was von innen kam.
Mhm. Verst
„Ey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, stopp, stopp, stopp. Ich muss die Reißleine ziehen.“
Ja, du hast gesagt, dass du anfangs das mit 'ner Depression verwechselt hast und dann eher in in den Aktionismus gegangen bist, wann kam dann die Wende und wie sah das aus, dass du für dich erkannt hast: „Ne, ich brauche eigentlich genau das Gegenteil.“?
Mhm. Genau. Du, in dem Moment, als ich die diese Anrufe getätigt habe
Ja.
die Leute waren sehr vorn Kopf gestossen, aber ich wa ich war auch in dem Moment so, gedacht so: „Boah Leute, ihr habt nur genommen, wenn ihr jetzt kein Verständnis dafür habt, dass ich jetzt mal krank bin, so, dann dann bestätigt das eigentlich nur meine Entscheidung.“ Das war auch der Fall, sowohl vom Amt aus als auch von den Familien. Na, solang's es was zu holen gab. Ne, solang 's zu holen gab, war 's gut genug, aber dass ich auch 'n Mensch bin und pass auf, ich habe in dem Moment, als ich es war 'n 'n 'n 'n Befreiungsschlag.
Mhm. Da war gar kein Verständnis da? Ja.
Es war 'n wahnsinniger Befreiungsschlag. Klar, es hatte Konsequenzen, ich musste mich arbeitslos melden, finanzielle Einbußen definitiv, aber ich weiß noch in dem Januar, ich k ich konnte durchatmen und es war wirklich dieses Urlaub haben und es hat in dem Moment auch diese also, die Depression, es hat so 'n bisschen nachgelassen, ja. Und ich hab einfach 3, 4 Wochen, äh, <lip trill> ohne Termine geschlafen. Ich glaube, ich habe viel Computer gespielt, einfach um mich abzulenken oder einfach Sachen zu machen, äh, die die einfach davor überhaupt keinen Raum mehr gefunden haben.
Mhm. Mhm. Ja, ja, verstehe. Hast dann einfach angefangen, dich wieder 'n bisschen um dich selber zu kümmern?
Ja, genau, so ganz, ganz kleinen Schritten und natürlich kamen dann auch die die Fragen auf so, okay, schon 'n bisschen Knick im Krönchen hinterlassen, so: „Was ist da schiefgelaufen?“ Was äh, äh, Er Erfolgserlebnis war das nicht, sieht anders aus, ne? <chuckles> Wenn man als Sieger vom Platz geht, ja? Aber die Fragen kamen später und und klar, da steckt äh, da steckt etwas dahinter, was, ähm, mehr mit meiner Persönlichkeit und meiner unaufgearbeiteten eigenen Geschichte zu tun hatte.
Mhm. Ja, ja. Ja, also, hat das im im im Nachhinein, ähm, hast du es wahrscheinlich gebraucht dann, um um dieses Thema aufzuarbeiten. Wenn wir jetzt noch mal 'n Stück zurückgehen oder wenn du das jetzt eben auch Jahre später noch mal, ähm, so `n bisschen mit Abstand betrachtest, ähm, kannst du da ganz klar 'n paar Symptome nennen, ähm die du jetzt verstehst im Nachhinein und wo du jetzt quasi auch sagen würdest: „Hey Achtung, das sind jetzt so die ersten Symptome fürs äh, dass ich kurz vorm Burnout stehe?“
Mhm. Genau, das sind dann Sachen, die ich dann später in der Rehaklinik wirklich gut gelernt habe, auf diese Zeichen zu achten. Ähm, also, sch also für mich, also Schlafprobleme ist so 'n Klassiker, ähm, dass ich damals war ich noch Raucher, das bin ich zum Glück losgeworden. Ich habe dann verstärkt mehr Kaffee und getrunken und geraucht, ne? Alles um mich irgendwie so zu putschen. Jaja. Und, ähm, 'ne körperliche Anspannung. Ich bin zwischendurch ich mache viel Yoga, bin sehr viel gesundheitsbewusster geworden, dass ich auf meine Atmung achte. Das heißt, wenn ich merke: „Ah, ich atme schlecht.“ Das ist auch so 'n so 'n Zeichen und, äh, für mich auch heute, ich bin wieder selbstständig, jetzt gehe ich alles 'n bisschen langsamer an. Äh, der der Freudverlust, das ist für mich de das Wichtigste, wenn ich merke: „Das, was ich tue, macht mir keine Freude mehr.“ Also, es es macht nicht immer alles Spaß, klar, wenn ich meine Steuererklärung mache, ich habe da noch nie jemanden lachen sehen, ne? <chuckles> Aber so dieses Grundsätzliche, mich immer wieder zu fragen, macht mir das, was ich eigentlich mache
Mhm. Mhm. Mhm. Genussmittel dann einfach, ja. Mhm. Ja, ja. Ah ja. Mhm. Ne. Ja. <laughs> Ja.
zumindest 'n gewissen Teil der Zeit überhaupt noch Freude. Habe ich Lust drauf, so? Das ist für mich ganz, ganz wichtig geworden. Ja.
Mhm. Und hast du da heute, wenn du jetzt, äh, mit so 'nem Symptom mal konfrontiert wirst, hast du da, ja, so 'n SOS, äh, Notfallköfferchen also, ähm, gibt's da Tools, die du hast, die dir wirklich sofort helfen?
Ja, sofort, äh, kommt kommt jetzt so 'n bissel auf den Fall an, aber ich nehme erst mal 'n bisschen Abstand. Ich erlaube mir ich sage immer jetzt: „Gesundheit zuerst“, weil das die Grundlage von allem ist, Abstand zu nehmen, und mir einfach mal die Situation anzuschauen und gucken: „Was fehlt eigentlich? Ist es brauche ich 'n Pausentag? Muss ich mal wieder bissel was für mich machen?“ So, ja. Oder einfach: „Wie wie kann ich's anders machen, dass es mir wieder Freude macht?“ Das sind die Fragen, die ich mir stelle.
Mhm. Ja. Verstehe, also, bist du auf jeden Fall jetzt ganz anders sensibilisiert, natürlich für diese Themen, kann ich mir vorstellen und ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute und das war 'n sehr persönliches Thema und ich, ähm, bin dir sehr dankbar, dass du mich da so mitgenommen hast.
Ja. Danke, auch.